Mm, ito nakikita ko naman na 'to, ginagawa pero hindi ng lahat, eh, siguro iminu imumungkahi ko na rin mag-organisa ng mga community clean up drive 'tsaka mga coastal clean ups. Ayan, sa mga tabing dagat, sa mga ilog magsama-sama lang ng hindi namang kailangan bayaran ka, para gumawa, 'yon kumbaga kum bayanihan, mm, ayun yung medyo wala na sa atin ngayon yung bayanihan na gusto lahat lagi may bayad nalang yung kapalit, so oo, mm.
Ano 'yan? Tama. Mga volunteers 'no. Tama ka diyan kumbaga lahat ng kikilos lahat ng, ah, gustong salihan may ano papremyo o kaya may parang kapalit palagi 'no.
Mm. Totoo, mm. Totoo, pero ano din, eh, um, gusto ko din yung mga ano, um, iano natin itangkilik din natin yung mga eco-friendly na ano, na mga gamit tulad ng eco-bags, tumbler, reusable na utensils di ba, yung mga biodegradable na packaging na ginagamit. So, yung mga gan'yan mga lokal lang din gumagawa niyan sa Pilipinas din gusto ko kung sakaling ako yung magiging leader yun yung iaano ko, um, ipopo po project na proyekto na ilungsad itong mga reusable na mga gamit, kasi ano siya, eh, malaking epekto rin sa mga tao, di ba? <sniffs> Para mm, mamulat din sila, mm.
Ay, oo. Oo, tapos oo. Tapos minsan yung iba parang, ah, puwede rin silang mag-recycle tas gawing business, di ba? Parang, ah, malaking tulong din talaga sa ibang tao 'yan tsaka sa komunidad. Ayan, ah, maraming salamat dito, ah, sa, ah, masayang usapan, paalam.
Ay totoo. Mm, totoo, mm. Totoo, maraming oo. Ak ako din maraming salamat, paalam.